Her zaman sessizde kullanıyorum. Ama kolumda saat var, tabii onun da şeyi var. Yani bir aradığında görüyorum. Eee, ama zaten şimdi bütün televi eee, gün ekran önümde, eee, WhatsApp <chuckles> şeyi var, eee, web olarak kayıtlı. Yani, oradan da görüyorum. Yani, çok bir şey, iii, kaçırmıyorum aslında. En azından ses beni şey yapmıyor. Ya, bir de en, eee, uyuz olduğum şeyi söyleyeyim mi? <tsk> Ay, bir gün trende gidiyorum, önümde bir kadın WhatsApp'tan yazışıyor biriyle.
A, doğru söylemiştin. Hı hı. Evet. A, doğru. Tabii. Tabii. Hı hı.
Sesi o kadar açık ki telefonunun, eee, böyle, uygulamayı kullanırken, eee, bir şey gelir ya, diye. Hani, "çın" sesi değil de, hani, eee, gönderdiğinde "glok" yapar falan hani. Allah'ım 4 saat. Ya, arkadaş! Yani hiç mi düşünmezsin, "İnsanlar bunu dinlemek zorunda mı?" diye. Yani, bir de böyle tuş sesini kapatmazlar "çık klik çık klik lik lik" böyle. <tsk> Ben böyle seslere karşı bilmiyorum, herhâlde takıntılı mıyım, neyim? Deliriyorum, yani, neden rahatsız ediyorsun?
<chuckles> Hı hı. Derin bir ses. Evet, evet. Hıı. Evet. Evet. <chuckles> Ama aslında haklısın da hani uzun sürede düşünüldüğünde dediğin gibi özellikle işte 4 saatlik bir yolculuk belki 1 saate bile aslında tahammül edilemez hâle gelebilir. Özellikle devamlı mesajlaşıyorsa ve o ses sürekli geliyorsa her tuşa bastığında kesinlikle rahatsız edici olabilir. Hak veriyorum sana bu noktada. Eee, peki, eee, şeyi de sormak herkes senin bilincinde olamıyor yani ne yazık ki bakıldığında, eee, bu kısıtlama konusunda çok başarılı olamıyorlar insanlar. Bu noktada insanlara neyi önerirsin? Mesela sabah kalkar kalkmaz işte, eee, elini telefonu atan bir insana ya da işte yine gece yatmadan uykusu kaçan telefona baktığı için bir insana ekran süresini doğru düzgün ayarlayabilmek için bir önerin olsa ilk böyle, iii, vereceğin ilk 2 ya da 3 öneri ne olurdu?
Evet. Evet, evet. Çin işkencesi gibi. <chuckles> Aynen öyle. Tabii.